देखिए, आजकल ना जैसे स्मार्टफ़ोन और सोशल मीडिया के दौर में लोकेशन शेयर करना, ये बहुत ज़्यादा आम हो गया है। मतलब अ, हम देखते हैं ना कि कई ऐसे लोग हैं, जो इसको ट्रस्ट और सेफ्टी से जोड़ लेते हैं। जबकि कई लोग कहीं न कहीं अपनी प्राइवेसी में दखल मानते हैं, इस चीज़ को। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ ना जैसे अ, क्या लोकेशन शेयर करना, जिससे आपको लगता है किसी भी रिश्ते को वो मजबूत बना देता है? या ये कहीं न कहीं आपके विश्वास की कमी का कह लीजिए संकेत होता है?
देखिए हाँ, कई सारे अ, ऐसी अ, लोग होते हैं, जो अपने अ, लोकेशंस को लाइव शेयर करते हैं। जैसे कई सारे ऐसे आजकल एप्लीकेशंस भी हैं अ, जैसे कि अ, फेसबुक है। और स्नैपचैट हो गए, इंस्टाग्राम हो गए, उन सब पे अ, लाइव लोकेशन अ लाइव करने की फ़ीचर्स होते हैं। तो मुझे लगता है कि अ, इसके अ, 2 पहलू हो सकते हैं। 1 अच्छी भी हो सकती है, 1 बुरी भी। क्योंकि अ, देखिए कौन लोग अ, कोई लोग, कोई इंसान है, उसके तो बहुत सारे दोस्त भी हो सकते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे, जो उसको पसंद नहीं करते होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि अपनी लोकेशन पब्लिकली शेयर करनी चाहिए। तो हाँ, अपनी लोकेशन आप शेयर करो अगर आपको बहुत ही अ, अपने भरोसेमंद लोगों से शेयर करो। तो ऐसे अ, फ़ीचर्स जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, कि आप लोकेशंस अ, किनके साथ शेयर करना चाहते हो। तो अ, ये आप मतलब जिनको शेयर करना है, उनको चूज़ करके उनके साथ बिल्कुल आप शेयर कर सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आप पब्लिकली शेयर कर दो। और ये बहुत ही ग़लत है क्योंकि अ, कोई भी आपके लोकेशंस को देख सकता है। आप कहाँ रहते हो अब मान लो कई सारे लोग जो होते हैं, वो स्टॉकर भी होते हैं। आप पे नज़र रखते हैं, आप क्या डालते हो दिन भर। तो सोशल मीडिया पे कई तरीके के हज़ारों तरीके के ऐसे लोग हैं। जो अ, फ़्रॉड्स करने वाले हो गए हैं, स्कैम्स करने वाले हो गए। तो अ, कई कुछ भी दिमाग लगा के ना लोग आपके पास फ़्रॉड्स, स्कैम्स करने तो पर्सनल चीज़ें तो और ख़ासकर लोकेशन ये सब चीज़ें, तो बिल्कुल अ, पब्लिकली अ, शेयर नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी।
सही कहा आपने। अच्छा। वाक़ई बिल्कुल। सही कहा आपने। बिल्कुल, देखिए आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि कहीं न कहीं हमें पब्लिकली अपने बारे में नहीं ऐसे बताना चाहिए लोगों को अपने लोकेशन को नहीं शेयर करना चाहिए। लेकिन आपको क्या लगता है जैसे क्या ये सिर्फ़ उन रिश्तों के लिए ज़रूरी है जिनमें पहले से कह लीजिए दिक्कतें होती हैं, कई बार घर परिवार में या कुछ ऐसे कपल्स भी होते हैं। तो कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे करते हैं ना कि लोकेशन शेयर करना चाहिए तो आपको क्या लगता है कि मतलब ये क्या उनकी मदद कर सकते हैं?
अ, हाँ ये तो <chuckles> ये अगर मुझे लगता है कि लोकेशन शेयर करना जैसे अभी देख लो अ, बात करूँ अ, ऊबर की अ, ज़ेप्टो की। तो इनमें लाइव लोकेशन भेजने का ऑप्शन होता है कि आप अपने फ़ैमिली वालों को भेज सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भेज सकते हो, क्योंकि देखो गर्ल्स को अ, होता है कभी वो थोड़ी घबराई की होती हैं अ, उनको सेफ़्टी चाहिए होता है कि अ, आजकल ऐसे न्यूज़ भी आ रहे हैं तो पेरेंट्स परेशान रहते हैं तो कभी-कभी वो बोलते हैं कि बेटा जहाँ जा रहे हो अपनी ट्रिप की अ, लोकेशन शेयर कर दो। तो ये चीज़ें अ, कई मायने में सही है और करनी भी चाहिए ऐसे। और कई आपने जैसा बताया कि भरोसा बनाने के लिए, तो ये तो कोई बात नहीं है कि भरोसा <chuckles> अगर है ही नहीं तो लोकेशन शेयर करके कैसे भरोसा बनाया जा सकता है। तो अ, जब भरोसा ही नहीं है तो प्रूफ़ देना पड़ रहा है कि हाँ, देखो मैं ये कर रहा हूँ अ, इसके लिए लोकेशन देखो मेरा ट्रैक करो तो ये सब चीज़ों की ज़रूरी नहीं है। ये सब अ अ, आई थिंक अ, रिलेशनशिप में होता होगा ऐसा कि अ, कहाँ गये थे, नहीं गए थे अपनी लोकेशंस ऑन करके रखो मैं तुम्हें ट्रैक करूँगा तो ये सब चीज़ें गलत है। तो अ, जब उनमें तो भरोसा ही नहीं है पहली बात और ये कर रहे हैं तो ये कुछ और ही मामला है तो ये सब चीज़ें बंद होनी चाहिए अगर आप एक-दूसरे पे ऐसे ही टॉक्सिक अ अ, टॉक्सिक रिश्ते हैं तो ये तो बहुत ही ख़राब है अगर आप लोकेशन से, ये सब चीज़ों से प्रूफ़ देकर अ, रिलेशनशिप चल रहा है तो ये गलत है। तो लोकेशंस अ, सही में अ
ठीक है। वाक़ई। ठीक है। सही बात है। ज़रूर। सही कहा आपने। सही कहा आपने। <chuckles>
डिपेंड करता है कि आप किस लिए शेयर कर रहे हो।
वाक़ई। अच्छा, तो कभी जैसा, ऐसा आपके साथ हुआ है कि मतलब प्यार की परवाह बनकर वो मतलब कंट्रोल या फिर कह लीजिए परेशान करने का तरीका बन गया हो? कई बार हम ऐसे कहते हैं ना रेड फ्लैग्स होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें, तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है?
हाँ, देखिए ऐसा हुआ है तभी तो मैंने पहले बताया कि, लोकेशन शेयर करो ऐसी टॉक्सिक अ, कभी-कभी होती है लाइफ़ में अ, टॉक्सिक रिश्ते आ जाते हैं। जहाँ पे आपको प्रूफ़ भेजना पड़ता है कई बार, फ़ोटोज़ भेजने पड़ते हैं कि अ, मैं यहाँ हूँ, इसके साथ हूँ, दोस्तों के साथ हूँ। अ, ऐसा होता है अ, इनसिक्योरिटी आ जाती है मन में इंसान के तो अ, बार-बार अ, पूछते हैं, लोकेशन्स माँगते हैं। तो अ, होता है कि भरोसा थोड़ा कम होता है उस रिश्ते में। तो भरोसा बनाने के लिए भी लोग भेजते हैं लोकेशन्स कि हाँ, चलो ठीक है देख लो मैं यहीं हूँ, परेशान ना हो तुम। तो अ, ऐसा होता है और ऐसे रेड फ़्लैग्स तो आते ही हैं लाइफ़ में। और मुझे लगता है कि ऐसे रिश्ते ना ज़्यादातर अ, टिकते नहीं है मुझे जहाँ तक मेरे अनुभव में अ, पता है। ऐसे रिश्ते जहाँ पे अ, बार-बार प्रूफ़ भेजना पड़ें आपको, बार-बार ये सब चीज़ें इनसिक्योरिटी हो, तो अ, ये सब जो अगर अ, इंसान जब सच्चा प्यार करता है, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती आप अ, कभी वो फ़ील ही नहीं होने देता आपको इनसिक्योरिटी अगर आपके अगर अंदर है तो। तो ये दोनों एक-दूसरे को समझते हैं, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये सब भेजने की। तो ये धीरे-धीरे जब आप मैच्योर होते हो, ये सब शुरुआती अ, एज में होती होगी आई थिंक मेरे भी टीनएज में होती थी ये सब। तो अब जब आप मैच्योर हो जाते हो, तो आप समझने लगते हो एक-दूसरे को, तो उसके बाद ये सब चीज़ें नहीं होतीं। जी।
बिल्कुल। वाक़ई। <chuckles> वाक़ई। बिल्कुल। ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल, देखिए आपकी बातों को मैं समझ पा रही हूँ। तो आपको क्या लगता है जैसे लोकेशन शेयरिंग किन परिस्थितियों में ये ठीक हो सकता है? कब तक आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इसके लिए? मतलब क्या नियम पहले से तय किए जाने चाहिए किसी भी रिश्ते क में? कह लीजिए परिवार में भी कई बार ऐसा होता है, कई बार किसी भी रिश्ते में ऐसा हो जाता है, तो क्या सीमाएँ तय करना ज़रूरी है?
छा बिल्कुल अ, देखिए अगर अ, रिश्तों में बात करूँ तो अ, परिवार में तो ऐसा नहीं है कि परिवार वालों को तो अपने अ, बच्चों पे तो भरोसा ही होता होगा या जो भी मेंबर्स हैं। तो परिवार में तो मुझे लगता है कि वो अ, सेफ्टी के लिए हो सकता है कि आपका उनको वो अ, थोड़े घबराएँ हों कि अ, कहाँ है, नहीं है अ, मतलब होता है ना कि वो डरे होते हैं परिवार न्यूज़ देखते हैं वो दिन-रात पेपर पढ़ते हैं। तो आजकल इन सब चीज़ों से वो अ, कई बार जब उनके बच्चे बाहर होते हैं तो अकेले रहते हैं तो वो समझते हैं कि अ, ये है तो मेरे बच्चे ही ना कहीं को गलत अ, चीज़ों में ना फँस जाए, ये ना हो जाए तो उस कंसर्न से वो अ, माँगते होंगे लोकेशन ये हो सकती है। और अ, बात करें अ, रिश्तों में तो अगर आप अ, रिलेशनशिप में हो अगर बार-बार ये चीज़ें करनी पड़ रही हैं, तो इसके भी अ, पहलू हो सकते हैं। हो सकता है कि अ, किसी इंसान को आप पे शक हो या उसके लिए लोकेशंस माँग रहा हो या ये भी हो सकता है कि वो अ अ, आपके लिए थोड़ा ज़्यादा मतलब सोच रहा हो कि अ, कहीं जैसे परिवार जैसा ही सोच रहा हो समझ लो एक तरह से। तो हो सकता है वो भी अ, हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप को पता ही चल जाएगा कि कब क्या किस व्यू से लोग लोकेशंस माँग रहे हैं। तो ये तो समझने वाली बात है। जी।
हाँ। बिल्कुल। हाँ। हाँ। बिल्कुल। सही कहा आपने। अच्छा तो मुझे ये बताइए कि अ, क्या जैसे होता है ना कि अ, कह लीजिए कि एक रिश्ते में जानना ज़रूरी है कि मतलब पार्टनर है वो कहाँ है या एक व्यक्तिगत स्पेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? मतलब पारदर्शिता का मतलब क्या ऐसा होता है कि आपको सब कुछ ही बताना है?
जी अ, देखिए अ, मैं बताऊँ तो अ, सब कुछ जब बताते हैं ना तो वो एक आदत बन जाती है। अगर आप शुरू रिश्ते के जब रिश्ता जब शुरुआत होता है कई लोग होते हैं जो हर एक चीज़ बताते हैं, अपने दिन की सारी एक्टिविटीज़ बताते हैं। मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये मैंने अभी खाना खाया, मैंने ये खाया, मैं वहाँ गया, ऐसा मम्मी ऐसा बोल रही थी, पापा ऐसा बोल रहे थे। और ऐसे-ऐसे भी लोग होते हैं। तो दिन दिन भर की कहानियाँ शेयर करते रहते हैं। तो अ, ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि अ, ये सब चीज़ों ना चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहिए। कि हर चीज़ इ इतना ही बताओ कि और कई लोग होते हैं ना दूसरा सुनने वाला भी होता है कोई-कोई तो वो सुनता भी है। हर बात सुनता है तो बहुत ही मज़ा आता है फिर। आपको अच्छा लगता है रिश्ता काफ़ी अच्छा चल रहा होता है। अ, आप सब कुछ बता रहे होते हो। एक दिन अ, कभी आप अपने हेल्थ कंसर्न्स भी बताने लगते हैं। मुझे धीरे-धीरे ये हो रहा है, यहाँ हो दर्द हो रहा है। कुछ भी छोटी-मोटी बातें भी होती है ना जो चीज़ें नहीं बतानी चाहिए। य हल्का-सा सिर दुखा वो भी बता रहे हो हर चीज़ बताए जा रहे हो। <chuckles> तो होता है कि सामने वाला बंदा ना फिर धीरे-धीरे उसके अंदर ना अ, चेंजेज़ आने लगते हैं कि अरे, यार! इसकी वजह से ना मेरे पे इफ़ेक्ट हो रहा है। बार-बार ये चीज़ें बोल रही हैं। तो सामने वाले को ऐसा फ़ील होने लगता है या एक एनर्जी भी होती है आई थिंक कि आप इतनी ही चीज़ें शेयर करो जो नेगेटिव ना हो ज़्यादातर। पॉजिटिव चीज़ें शेयर करनी चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि अ, एक रिलेशनशिप में एक एनर्जी भी होती है जो आप ट्रांसफ़र भी होती हैं। अगर बार-बार आप हर नेगेटिव चीज़ शेयर करोगे, मान लो कोई इंसिडेंट हुआ, आप कहीं काम कर रहे हो, तो छोटी-मोटी चीज़ें वहाँ होती रहती हैं जो बताने लायक नहीं हैं, वो सब चीज़ें लिमिट में रखो। ये आगे वाले इंसान पे भी इफ़ेक्ट ना पड़े, उसकी मेंटल स्टेट पे भी इफ़ेक्ट ना पड़े, तो ये सब चीज़ें अ, ध्यान रख के शेयर करनी चाहिए, क्या शेयर करना है, इतनी ही चीज़ चीज़ें शेयर करो जितनी ज़रूरी हैं और ज़रूरी चीज़ें इंसान को पता होती हैं क्या ज़रूरी है? क्या मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ? क्या मेरे से हैंडल नहीं होगा, डिपेंड करता है।
हाँ। बिल्कुल। <chuckles> सही कहा। वाक़ई। <chuckles> सही कहा आपने। बिल्कुल। बिल्कुल, आपकी बात सही है। अच्छा, तो जैसे तकनीकी और व्यावहारी टिप व्यावहारिक टिप्स क्या आप देंगे? मतलब लाइव लोकेशन अ, जैसे हम देख लें, चेक-इन्स हो जाते हैं या कई बार जो चीज़ें हम शेयर कर देते हैं, जैसे आपने अभी भी बताया, मतलब इन कैसे नाज़ुक बातों को कैसे उठाएँ? ताकि लड़ाई भी ना हो, एक तरीके से हम सीमा भी बना के रख सकें।
हाँ, क्या आप फ़िर से अ, दोहराएँगी? मैं ठीक से नहीं समझ पाया।
बिल्कुल। अ, मेरा ये आपसे पूछना है कि मतलब कुछ ऐसे तकनीकी या कुछ व्यावहारिक टिप्स आप अगर किसी को देना चाहें, ताकि किस तरीके से ये जो नाज़ुक बातें होती हैं, लोकेशन शेयर करने वाली, ये हम कैसे उठा सकते हैं, ताकि किसी भी रिश्ते में लड़ाई ना हो?
बिल्कुल। अ, मुझे लगता है कि सबसे पहले अ, आप बातें करो अ, एक-दूसरे से जब भी अ, ऐसा अगर सिचुएशन आए कि बोले कि हाँ, तुम हमेशा अपना अ अ, लोकेशन्स मुझे भेजते रहो अ, मैं तुम्हें ट्रैक करूँगा, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है। तो मुझे लगता है अ, क्यों नहीं है उसका रूट कॉज़ पहले आप मुझे लगता है, अगर आप रोज़ बात करो, समझोगे एक-दूसरे को, हो जाती है यार, थोड़ी बहुत तो होती है रिश्ते में। इनसिक्योरिटी आती-जाती रहती है, वो डिपेंड करती है आपकी मेंटल स्टेट पे मुझे लगता है कि आपका मेंटल स्टेट क्या चल रहा है? कभी हो सकता है अ, बहुत सारे हॉर्मोन्स भी होते हैं बॉडी में, कभी आपको इनसिक्योरिटी फ़ील कराते हैं, कभी आपको अच्छा फ़ील कराते हैं। तो अ, डिपेंड करता है, कि आपका भी मूड कैसा हो, तो आपका भी बिहेवियर चेंज हो जाता है सामने वाले अ, आपके पार्टनर
ठीक है। वाक़ई। बिल्कुल। अच्छा, आपको ऐसा लगता है क्या? जैसे मतलब लोकेशन अगर हम एक बार शेयर कर देते हैं, तो कहीं न कहीं ये धीरे-धीरे आदत बन जाती है और फिर रिश्ते में ना जैसे, जो समस्याएँ होती हैं, वो और ज़्यादा कहीं न कहीं बढ़ जाती हैं?
हाँ। हाँ, देखिए ये तो सही बोला आपने और बहुत ही अच्छी चीज़ पूछी आपने कि अगर शुरुआत से ही अ, इन चीज़ों को ना एक बाउंड्री सेट कर हम लोग।
हाँ, बिल्कुल।
अ, बाउंड्री ज हम लोग बाउंड्री सेट नहीं करते हैं। जब हम लोग अ, शुरुआत में रिश्तों में पड़ते हैं, प्यार में पड़ते हैं या कोई भी तो बाउंड्री सेट नहीं करते हैं। बस खुलते चले जाते हैं, दम डूब जाते हैं अंधा तो ऐसा नहीं होना चाहिए एक लिमिट सेट करनी चाहिए कि हाँ, इस लिमिट तक मैं ये चीज़ें कर सकती हूँ। तो एक-दूसरे को आप अपनी बाउंड्रीज़ बताओगे ना कि हाँ, तुम ये नहीं यहाँ तक कि मैं तुम बोल सकते हो, यहाँ तक कि मैं कर सकता हूँ तो एक बाउंड्री अगर सेट हो जाए। तो फिर चीज़ें धीरे-धीरे सही चलती हैं मुझे लगता है। तो अ, ज़्यादा अगर बाउंड्री से ऊपर हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो शुरुआत में ही मुझे लगता है ये सब चीज़ें हैंडल कर लेनी चाहिए। जो भी चीज़ें होती हैं तो और जग अगर आप ऐसा करोगे एक बार कर दोगे अ, मान लो आपने एक बार एक्सेस दे दिया अपने फ़ोन का, व्हाट्सऐप का, तो ये सब आदत बन जाती है। ये सब धीरे-धीरे ना जब आप नहीं दोगे तो आगे वाले बन्दे को और गुस्सा आएगा। बोलेगा अरे, ये नहीं दिया ईगो उसका हर्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें ना हुँ।
बिल्कुल। ठीक है। <chuckles> बिल्कुल। तो मतलब ये सारी जो चीज़ें क्या हमें सही रिश्ते में जाने में भी तो मदद करती है ना मतलब जहाँ पे ये मॉनिटरिंग, ये निगरानी ना हो वो रिश्ता हमारे लिए अच्छा है।
देखिए ये डिपेंड करता है और ये इंसान कैसा है उसपे डिपेंड करता है। अ, कई इंसान होते हैं जो बस आपको ट्रैक कर रहे होते। आपको बस ज़रूरी नहीं है कि इंसान अगर देख रहा है तो वो अच्छा ही हो, आपको अ, सब चीज़ें आपकी देख रहा है, क्या करते हो, आप नहीं बात करते हो, तो मुझे लगता है ज़्यादा ज़्यादातर केस में जो इंसान ये सब चीज़ें करते हैं वो अ
ठीक है। बिल्कुल।
कह नहीं सकता हूँ, ठीक ही होते होंगे और जो ज़्यादा अ, भरोसा करते हैं ना, तो वो, वो इंसान मुझे लगता है वो इस इन सब चीज़ों पर ध्यान ज़्यादा नहीं देते हैं, आपके बातों से ही वो समझ लेते हैं, आप पे ही विश्वास करते हैं वो। और जो आप इस वैसे ही होते हैं माइंड से माइंड गेम खेल रहे होते हैं तो वो ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा करते हैं। ज़्यादा आपका अ, समझ लो आपका
अच्छा। बिल्कुल। <chuckles>
कुछ कट रहा है ऐसा मुझे लगता है।
सही कहा आपने देखिए, आपसे बात करके ना काफ़ी अच्छा लगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ हमारी फिर बात हो।
जी, मुझे भी अच्छा लगा। आपका भी धन्यवाद।